Nah kalau untuk jalan bersama pasangan ya Kak ya, itu gak mungkin pakai Paylater sih Kak kan, itu gak mungkin aku yang bayar gitu ya, pastinya, dia yang bayar jadi, gak mungkin pakai Paylater aku gitu kan dan kalaupun misalnya aku jalan sama temen aku, nah itu aku gak pernah tuh Kak pakai Paylater atau dari GoPay maupun dari Shopee gitu kan, karena, menurut aku dari pembayaran yang seperti itu
Iya. Oh iya sih, mhm. Mmm. Oh. Iya. Oh gitu.
sangat tidak, ini sih Kak sangat apa ya, eee, bunganya naiklah beberapa persen gitu kalo misalnya pembayaran itu, nah terkadang aku pakai itu untuk Shopee Food atau GoPaylater, itu kan karena, eee, waktu beli makan di-merchant mereka gitu kan itu ada pemotongan gitu, nah.
Oh gitu, oh. Oh gitu aku paham kok.
Makanya tadi, aku ada sampaikan kalau misalnya, aku menggunakan Paylater itu bukan karena gak ada uangnya ada cuman, tapi.
Oke, ada uangnya tapi lebih mengambil benefit, eee, dari Paylater itu sendiri seperti potongan harga gitu ya, nah, seperti itu sih oh ya.
Iya. Benar benar nah untuk jaga-jaga juga, kayak misalnya aku jalan sama temen aku ya kayak Kakak bilang tadi nah jadinya aku gak pake Paylater tuh Kak jadinya pake uang pribadi.
Mmm. Oke, oke aku paham sih jadi ya memang seperti itu, eee, Kakak harus bisa memanajemen dulu keuangan Kakak, kalau memangnya, hal itu sulit untuk dilakukan, pelan-pelan deh kurangin penggunaan Paylaternya dan saran aku lagi utamakan dulu membayar hutang, kalau ada lebih baru deh boleh, eee, nabung karena nabung juga nggak perlu yang namanya, eee, banyak sedikit juga boleh untuk nabung kok. <chuckles>
Oke. Oh gitu baik baik Kak makasih nih Kak atas saran dan nasehatnya, aku jadi lebih bisa terbuka nih matanya makasih banyak ya Kak udah, memberikan saran dan masukan kapan-kapan lagi kita ngobrolnya.
Iya, mhm. Iya. Iya sama-sama Kak sem Sama-sama. Oke siap Kak sampai jumpa.

Oke, aku ngerti banget apa yang Kakak rasakan, yang namanya punya hutang walaupun itu adalah sejenis paylater, itu ada beban tanggung jawab situ yang harus dibayar. Sedangkan Kakak juga sebenarnya pengen nabung tapi, ya tadi bentrok sama yang namanya cicilan paylater. Nah aku ngerti banget itu rasanya gundah gulana, resah, dan gelisah semuanya pasti menyatu ketika udah waktunya untuk membayar, nah tapi sebelumnya aku boleh tahu enggak sesuatu?
Bener Kak. Wah, benar sih. Apa tuh Kak? Boleh.
Ya jadi, eee, sebenarnya Kakak menggunakan itu apakah waktunya, eee, sering di setiap saat, ataukah hanya sesekali aja sih sebenarnya, kalau misalnya diakumulasikan dalam 1 bulan itu kira-kira berapa kali sih Kakak makai jasa paylater itu?
Nah kalau misalnya sering atau enggak, termasuk sering ya, Kak, ya, karena terkadang nih orang kantor juga pengen pesen makanan kan. Nah ketika pakai paylater yang harusnya bayar Rp300.000 misal gitu kan, tapi ketika bayar pakai paylater bisa bayarannya cuman Rp280.000 gitu Kak, hemat dua puluh ribu nih. Nah jadi karena ada potongan-potongan yang kayak gitu, jadi terpakai nih paylater-paylater-nya untuk digunain ke makanan, keseharian, eee, bahkan untuk beli makanan di Shopee Food gitu kan Kak, itu terkadang pakai paylater, apalagi di go GoFood kan, itu ada juga GoPay Later-nya gitu, nah jadi kalau misalnya ditanya dalam sebulan ada 30 hari kira-kira aku gunainnya itu setengahnya kali Kak, lima belas ha lima belas kali kayaknya. Kayaknya ya Kak ya. Nah itu kan sudah termasuk kayak sering tuh, nah karena mungkin sudah menjadi kebiasaan ya Kak ya, jadi ketika, eee, kan udah kebiasaan, jadi uang mungkin setiap gajinya udah terpakai untuk membayar sebelumnya, tapi bulan kedep bulan yang baru terulang lagi nih Kak, karena uang yang kemarin udah terpakai kan, jadi "Mana lagi nih?" Gitu. Nah sedangkan aku juga pengen nabung nih Kak, walaupun ya dengan keuangan yang kayak gitu, tapi aku juga bingung kalau misalnya enggak pakai paylater nanti aku nggak ada pegangan lagi, kayak gitu Kak.
Iya. Mhm. Oke. Oke. <chuckles> Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Oh gitu. Mmm, lumayan ya. Iya. Ah hah. <chuckles> Iya sih. Mmm, oke. Oke.